Spingere fi sui fu un piede è difficile.
E tu dici: "Che cosa vorrà dire?" Vuol dire: schiacciare l'acceleratore.
Ma certo, è è così evidente! <laughs> È così evidente che <chuckles> come fa a venirti il dubbio? Eh, e certo, spingere sui punti. Ah, perchè i fu no, però c'è la logica, ah.
<chuckles> È vero! <laughs> "Perché non c'ho pensato prima." No? <chuckles> Oppure hanno, ehm, vabbè, tantissime espressioni a cui bisogna fare parecchia attenzione, perché fanno riferimento, ovviamente, ai genitali maschili o femminili, che mi è capitato di dire in buona fede perché magari al maschile sono parole che si possono dire, e al femminile no. Quindi di suscitare sguardi e ilarità <chuckles> ne in tutte le persone che mi circondavano, no, però ti devo dire che la situazione che mi si presenta un po' più spesso è quella proprio dell' invention test delle parole.
I Eh, vabbé. Ca chissà quante, cer <chuckles> Eh, certo. <chuckles> <chuckles> Eh, immagino.

E, secondo il secondo il
Quindi, non ti scontri con la persona che viene dall'altro lato, perché l'altra persona cammina verso sinistra.
Sì, s come si cammina per la strada, cer
Okay, rispetto a te quindi alla sua destra. Perfetto qua pure il contrario.
Eh. Fantastico, ci si capisce allora <chuckles> eh?
Vero? No che tra l'altro, è una cosa questa che proprio non mi spiego perché in teoria è legato anche eh, perché in teoria è legato alla circolazione stradale, io mi sono data questo come senso no, quindi cioè
Uhm. Oh, c'è c'è una spiegazione, eh, sì. Allora secondo me è così. Siccome i francesi hanno ca e allora io so che noi abbiam cambiato l'ordine, cioè, ehm, s sem sembra che siano gli inglesi quelli strani, ma invece sono i i fran eh siamo siamo tutti gli altri, perché perché durante, uhm, le guerre insomma quelli che hanno avuto in Inghilterra, i bi i Napoleone ha detto: "No, mo si cammi camminiamo alla rovescia" per per causare intoppi alla mhmm, agli inglesi.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah.